Ja. Ein super wichtiger Teil des Lebens ist der Schlaf. Und der gesunde Schlafrhythmus spielt da natürlich auch 'ne Rolle. Jetzt gibt's da ja so paar Aussenfaktoren, die den Schlafrhythmus so bisschen beeinflussen können, wie zum Beispiel das Smartphone. Wie ist es denn bei dir? Beeinflusst dein Smartphone deinen Schlafrhythmus?
<chuckles> Äh. Ja, leider viel zu stark. Also, du hast den den Schlaf als einen wichtigen Teil des Lebens bezeichnet. Aber inzwischen ist eben auch das Smartphone 'n super wichtiger Teil des Lebens geworden. Und, äh, es hält mich leider an vielen Nächten viel zu lange wach.
Ah, okay. Also, du würdest sagen, dass du jemand bist, der sein Smartphone schon, ja, sehr oft benutzt, bevor er schlafen geht, oder wie würdest du es selber beschreiben?
Ja, genau so. Also, meine Abende schauen immer unterschiedlich aus. Aber was die alle meistens zumindest gemeinsam haben, ist, dass ich mich dann ins Bett lege und dann noch mal, äh ja, das variiert dann schon von der Länge her, aber halt einfach noch mal in den sozialen Medien so 'n bisschen aktiv bin, so im Han im Bett liege, am Handy bin. Ladekabel ist schon drin, Wecker ist gestellt, sodass ich es irgendwann einfach nur noch weglege, äh, und dann schlafen kann. Aber das das ist halt immer 'n bisschen verschieden, wie lange es dann dauert, bis ich's wirklich weglege.
Ja. Ah, okay. Und was ist das dann so? Was ja, was du schaust, ist das so sind das so Nachrichten irgendwie, die du noch hast auf WhatsApp oder mit Freunden telefonierst? Oder bist du dann, ne, auf Social Media und checkst da irgendwie die Lage?
Ja, von von allem 'n bisschen, würde ich sagen. Also klar, ich ich versuche dann schon, dass ich, wenn ich jetzt Leute den Tag über ignoriert habe auf WhatsApp oder Telegram oder vielleicht E-Mails, dass ich da einfach, äh, zumindest am Abend noch antworte, damit ich dann für den Tag so durch bin. Und danach bin ich dann meistens entweder auf YouTube unterwegs, schaue mir noch irgendwas so, ja, an was mich interessiert. Also, das sind jetzt nicht unbedingt Nachrichten oder ich scrolle einfach 'n bisschen durch Instagram beziehungsweise TikTok, ist ist ganz verschieden.
Ah, okay. Ja, also, es kommt schon vor, dass du dann, ja, kurz vorm Schlafengehen, dann, ja, dir diesen Shortform Content dann irgendwie, ja, reinziehst? Äh, ist ja auch völlig verständlich. Nach 'nem harten Tag braucht man einfach Ablenkung und, ne, will dann, ja irgendwie sich, äh will einfach 'ne andere Welt.
Ja.
Wann ist das denn so? Also, wie lange bist du genau am Handy, bevor du so wirklich schlafen gehst?
Ja, wie gesagt, das ist immer ga ganz verschieden. Es gibt so Tage, da bin ich wirklich so müde. Da schaue ich dann auch wirklich gar nicht drauf. Da, äh, stelle ich nur noch sicher, dass wirklich mein Handy, äh also, da dass der Wecker auf meinem Handy auch aktiv ist. Und dann lege ich's direkt weg. Aber dann gibt's andere, äh, Tage, an denen hänge ich's noch so 'ne Stunde, 1 1/2 am Handy ohne Sinn eigentlich, aber passiert halt manchmal.
Ja. Okay. Ja, ne, völlig verständlich. Hast du denn das Gefühl, dass du dadurch auch schlechter schläfst? Also, wenn du so ne, wenn's mal dann dazu kommt, dass du kurz vorm Schlafengehen irgendwie dann, ja, da drauf schaust, oder machts bei dir eigentlich keinen Unterschied?
Doch, ich glaube schon. Also, ist immer auch ganz verschieden, aber oft ist es mir halt auch passiert, dass ich dann wirklich so noch 1, 2 Stunden im Bett lag. Und dann mache ich auch manchmal den den dummen Fehler, dass ich das Handy dann nochmal in die Hand nehme, weil dann ist so die Einstellung: „Okay, du kannst grad nicht schlafen vielleicht, äh, powert dich das irgendwie aus oder macht dich müde, wenn du jetzt nochmal so kurz irgendwie durchscrollst oder so.“ Das ist natürlich völliger Schwachsinn, aber man ist dann auch gelangweilt, wenn man nicht einschlafen kann, so. <chuckles> Das das passiert dann irgendwie einfach.
Ja. <chuckles> Das stimmt. Ja, da braucht man natürlich irgendwas, ne, wenn man da nicht einschläft. Hattest du das denn oft, dass du dir so gedacht hast, äh, ja, als du nicht einschlafen konntest: „Okay, ich kann gar nicht schlafen. Es bringt sowieso nichts, einfach jetzt liegen zu bleiben. Dann mache ich lieber irgendwas, was so bisschen lebenswert ist.“?
Ja. <chuckles> Das habe ich also, zu Hause habe ich das sehr, sehr selten. Da weiß ich gar nicht, wann das das letzte Mal der Fall war. Aber ich war vor 'n paar Wochen, äh, auf Hawaii im Urlaub und da hat mich der Jetlag halt so krass erwischt, dass ich da nachts halt oder viel zu früh am Morgen schon so richtig wach war und meine Freundin neben mir hatte sich schon daran gewöhnt, die konnte dann ganz normal schlafen. Und da habe ich dann auch ganz viel Zeit so am Handy im Bett verbracht.
Ah. Ja. Ah, okay, aber in solchen Situationen ist es dann natürlich was anderes. Ne, wenn der Jetlag dann reinkickt und dann kannst du halt auch wirklich nicht schlafen, oder?
Ja, ich ich meine Freundin hat immer gesagt, de de ich ich muss einfach weiter probieren, irgendwann passiert's. Vielleicht hatte sie recht. Ich habe da irgendwie keinen Sinn drin gesehen. Ja, und so so ging das dann halt s die 1. ich war 2 Wochen da und die 1. Woche hat sich das eigentlich durchgezogen, dass ich dann die ersten 2, 3 Stunden des Tages am Handy verbracht habe und gewartet habe, so, dass der Rest des Haushalts aufwacht.
Ah, okay, ja, gut. Das ist natürlich auch 'ne Strategie.
<chuckles>
Jetzt weißt du wahrscheinlich aber auch, dass, ja, dieses blaue Licht, ne, bei Bildschirmen, äh, ja, den Schlaf halt, ne, sehr beeinträchtigen kann. Inwiefern hast du dir da mal Gedanken drüber gemacht, dass du ja generell, ähm, besser, äh, schläfst, äh, höhere Qualität und mehr Energie am nächsten Tag, wenn du halt wirklich versuchst, so 'ne Stunde vorm Schlafengehen das Handy einfach mal wegzulegen?
Also, tatsächlich, äh, habe ich angefangen, zuerst die Helligkeit komplett au ähm, hier runterzudrehen, wenn ich dann weiß, dass ich gleich schlafen gehen möchte. Und irgendwann habe ich dann auch so 'nen Modus beim Handy entdeckt, wo man eben so 'nen augenschonenden Modus anmachen kann, dass also, ich mache das schon, al das das Problem sind da eher bei mir so die Inhalte, dass mir wahrscheinlich dieser Kurzfilm-Content einfach bisschen zu sehr stimuliert, als dass ich dann einfach schlafen gehen kann.
Ah, okay. Also, sowas hast du schon ausprobiert. Wie so 'n Schlafenzeit-Modus, ne, der das dann so 'n bisschen reguliert und sowas. Gibt's denn noch andere Dinge, die du ausprobiert hast, an ja, Features oder Apps, um vielleicht genau das zu verhindern, so dass du auf Social Media irgendwie, ja, rumscrollst oder, ja, irgendwelche Nachrichten guckst dann abends?
Genau. Ja, äh, Strategien, die das direkt verhindern, nicht. Ähm. Was ich hin und wieder mache, ist so ASMR-Videos halt einfach, wo so so Sounds abgespielt werden, äh, die einen 'n bisschen beruhigen. So dann, hm dann ist das Handy schon mal so beschäftigt. Dann lege ich mich hin. Höre da so 'n bisschen zu. Das das hilft manchmal, also das d das beruhigt einen schon. Da gibt's ja auch so dann Regenwald, äh, Sounds und so was.
Mhm. Ja. Ja, da würde mich echt mal interessieren, was für Sounds du da, ne du so genau hörst. Sind das dann nur so Sounds wie so, ne, Waldgeräusche zum Einschlafen? Oder hörst du auch manchmal Musik einfach oder oder Podcasts, ne? Hö hören ja auch viele so zum Einschlafen.
Ja, das hilft schon irgendwie. Ja, manchmal manchmal höre ich auch ta tatsächlich Podcasts, äh, am besten irgend 'n la langweiligen, einfach nur, wo mir die Stimme angenehm vorkommt. Aber dass d der Inhalt halt am besten langweilig ist, sodass ich dazu gut einschlafen kann. Aber Musik Musik finde ich immer 'n bisschen dann zu viel.
Ah, okay. Also, würdest du sagen: „Musik stört dann eher beim Einschlafen, als dass es in irgendeiner Weise hilft“.
Genau, aber wenn ich Musik höre, so dann dann bin ich immer ganz in meinen Gedanken. Also, wenn ich jetzt unterwegs bin und Musik höre und das passiert mir auch im Schlaf einfach viel zu oft, dass ich dann so anfäng fange über meinem Leben nachzudenken und dann komme ich natürlich auch nicht zur Ruhe.
Ah, okay. Ja, dann ist man, ja, im inneren Konflikt irgendwie. Und dann kommt man sowieso nicht zum Schlaf. Ja, das kennt man natürlich. Ist es denn so, dass du aktiv versuchst, das überhaupt, ja, zu reduzieren generell? Oder gibt's auch so, ja, öfters Tage in der Woche, wo du so sagst: „Ganz ehrlich, ich benutze das jetzt einfach vorm Schlafen. Ich weiß, das ist nicht optimal, aber ich mache es jetzt einfach, weil ich habe da Lust drauf.“
<chuckles> Eben. Boah, s so aktiv denke ich da meistens gar nicht drüber nach. Es gibt mal so Tage, wo ich sage: „Ja, ne, heute nicht. Heute gehst du einfach direkt ins Bett.“ Entweder weil du's brauchst oder weil ich mich da vielleicht mal schon 'n bisschen schuldig fühle, wenn ich merke, ich war heute wieder viel zu lange vor irgendwelchen anderen Bildschirmen auch. Aber sonst denke ich da gar nicht so aktiv drüber nach, wenn ich mich jetzt ins Bett lege.
Ja. Hast du denn auch schon mal andere, ja, so Methoden ausprobiert, die man so kennt? Also, sowas wie, ja, irgendwie 'ne Stunde wirklich vorm Schlafengehen also, extra, dass du darauf achtest, da dein Handy komplett auszumachen oder, ne, irgendwie nicht nur sowas wie Schlafenszeitmodus, sondern dass du irgendwie in den Flugmodus auch gehst, dass du keine Nachrichten mehr erhältst. Hast du sowas auch schon mal gemacht?
Mhm, ne, tatsächlich gar nicht. Also, <chuckles> ich habe manchmal mein Handy, wenn ich dann schlafen gegangen bin, äh, wirklich komplett ausgemacht, weil ich auch oft das Problem habe, dass, wenn ich aufwache, so das Erste, was was s was ich mache, ist aufs Handy schauen. Äh, und wenn ich dann halt irgend 'ne Nachricht sehe, dann so im Halbschlaf drücke ich da manchmal auf die Nachricht drauf, weil ich wissen will, was abgeht, obwohl das halt so das Dümmste ist, was man machen kann. Aber ja, das d deswegen manchmal mache ich da mein Handy über Nacht einfach aus, weil das halt meinem Schlaf auch nicht wirklich äh, förderlich ist.
<chuckles> Okay. Hattest du denn schon mal darüber nachgedacht, so zu tracken, wie du schläfst? Also, genau wie lange du schläfst und wie die Schlafzyklen bei dir aussehen und sowas? Oder interessiert es dich eigentlich gar nicht? Es geht nur darum, dass du, ja, am nächsten Tag einigermaßen so fit bist?
Ja, das interessiert mich eigentlich gar nicht so. Also, meine Mutter empfiehlt mir immer wieder so 'ne Fitbit, äh, weil die das immer macht, aber f ich ich sehe da nicht wirklich so den großen Stellenwert. Deswegen für mich äh, ich finde das ein bisschen uninteressant eigentlich.
Ja, völlig klar, ne, völlig verständlich. Ist ja auch jeder da unterschiedlich, wo die, ja, Priorität dann ja auch irgendwo ist. Ist es denn trotzdem so, dass du ja auch viele Leute aus dem Umfeld kennst, denen es schwerfällt ja, ohne Handy irgendwie einzuschlafen also einfach so einzuschlafen, nur mit seinen Gedanken?
Ich glaube nicht, dass das Problem ist, so dass man dann mit seinen Gedanken so alleine ist, mehr oder weniger, sondern einfach, dass man sich vom Handy lösen muss, wenn man einschlafen möchte. Ich glaube, das ist eher das Problem und das weiß ich auf jeden Fall, dass das bei 2, 3 Leuten aus meinem Freundeskreis auch der Fall ist.
Warum meinst du, ist das so? Also, warum ist es so schwer, vorm Schlafen, ja, das Handy einfach wegzulegen? Weil im Prinzip ist es ja ne, ganz logisch so. Man möchte schlafen. Und wenn man schlafen möchte, möchte man ja schlafen <chuckles> und nicht irgendwie was auf dem Handy gucken.
Ne. <chuckles> Ja, klar, aber man muss dazu sagen, so diese sozialen Medien, gerade TikTok, ist ist schon mehr darauf ausgelegt, sodass sie dich auch so süchtig macht. Also, das ist, äh, irgendwie das Prinzip dahinter. Ganz schnell 'ne neue Stimulation, neues Video, neuer Content. Man sieht ja nicht mal mehr die Uhrzeit, wenn man gerade in dieser App ist. All solche Sachen, die die konditionieren dich natürlich zum einen, und das ist halt irgendwie auch super äh, super süchtig machend und das funktioniert halt besser, als man gerne hätte.
Bist du denn sonst auch, äh, ziemlich, ja, aktiv auf Social Media und konsumierst diese ganzen Sachen? Oder ist das nur, wenn du ja, dich abends irgendwie ins Bett legst und dann und dir das dann alles anguckst?
In der Menge eher Abends. Also klar, schaue ich über den Tag immer wieder rein, so für 5 bis 10 Minuten, <chuckles> wenn ich aufm Klo bin oder so, äh, den den Klassiker, den man halt kennt. Aber sonst ist das schon eher dann, wenn ich abends bin. Vielleicht ist das dann auch, weil ich gesagt weil ich mir sage: „Ja, du warst jetzt den ganzen Tag nicht auf Social Media. Jetzt wird's mal Zeit.“
Ja. Würdest du denn auch sagen, dass ja, Menschen oder ne vor allem wahrscheinlich Jugendliche, die, ne, richtig viel damit aufwachsen, dass sie generell 'n schlechteren ja, Schlaf haben wegen ja, genau diesen digitalen Medien, Social Media, TikTok. Oder meinst du, das ist das ist nicht so?
Generell schlechterer Schlaf würde ich so nicht unterschreiben. Es ist halt alte Leute oder ältere Leute haben halt ganz andere Probleme. Aber natürlich, äh, dieses Suchtverhalten, was ich gerade beschrieben habe. Das ist natürlich in der Jugend oder bei jungen Menschen viel verbreiteter. Und ich denke, das wirkt sich dann auch bei einigen auf den Schlaf eben aus.
Wie würdest du denn genau das Verlangen beschreiben, was du irgendwie ja so fühlst, wenn du dann ja dir überlegst: „Ah, okay, ich muss jetzt schlafen, aber ich will doch noch 'n bisschen am Handy gucken.“ Ist es nur dieses Dopamin, was dann quasi, ja, durch die Videos dann kommt so automatisch? Oder hast du da auch irgend 'nen irgend 'n Gedanken von: „Ja, ich habe mir jetzt verdient, äh, komplett abzuschalten und jetzt nur noch Videos zu gucken.“
<chuckles> Ja, also, äh, wenn man sich jetzt beispielsweise auf TikTok bewegt, dann würde ich schon sagen, dass das vor allem einfach diese dieses Dopamin ist, was da äh, mich so dran hält. Aber beispielsweise, wenn ich jetzt mir 'n YouTube-Video anschaue, was ich cool finde oder mich interessiert, dann will ich halt verständlicherweise auch nicht abschalten, weil ich mir denke: „Komm, das powerst du jetzt mal durch. Das ist gerade so spannend.“ Auch wenn man müde ist. Aber so Situationen hat man ja öfter, wenn man versucht, bei 'nem Film nicht einzuschlafen. Äh, also, ich denke, es ist abends schon vor allem eben dieses dieses Dopamin, was da einen am Bildschirm hält.
Ja, auf jeden Fall. Was ist denn dann so deine Gefühlslage in so 'nem Moment? Also, du hast ja gerade beschrieben: „Ja, wenn das so super spannend ist, dann will man natürlich weiter gucken. Da will man jetzt nicht schlafen gehen. Das interessiert einen ja irgendwie.“ Aber theoretisch könntest du, ne, ja auch dir das aufheben oder sagen: „Okay, ne, um diese Zeit irgendwie 20:00 bis 21:00 guckt man dann, ja, seine Sachen. Und, äh, genau um die Uhrzeit hört man dann auf und sonst guckt man am nächsten Tag weiter.“
Ja, das ist natürlich immer so 'n innerer Konflikt. Äh, meistens lege ich dann Handy so halt neben mich, s versuche so 'n bisschen aufzustellen und lege mich dann auch hin und schaue dann noch so 'n bisschen, während ich halt langsam einschlafe. Und dann kann ich am nächsten Tag halt da weiter schauen, w was ich halt noch weiß, wo ich noch aktiv zugehört habe.
Ja, okay. Ja, das ist natürlich 'n fairer Punkt. Das ist ja auch immer, ja, leichter gesagt als getan.
Genau.
Es war auf jeden Fall super interessant, ja, zu hören, wie so, ne, Smartphone und Social Media deinen Schlafrhythmus beeinflusst. Und ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
Danke hat mir auch Spaß gemacht.